जी, बिल्कुल। हम जो अ, घर में एक-दूसरे से मिलके रंगोली बनाते हैं और काग़ज़ काग़ज़ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और अ, एक हम जब आपस में मिलके जब इसे मनाते हैं ना तो वो उत्सव का मज़ा ही अलग होता है। और हम, सीधा अगर बाज़ारों से ख़रीद के ले आते हैं और अपने घरों के दरवाज़े पे टांग देते हैं तो, उसमें उतना मज़ा नहीं आता। पर आप उसे अगर ख़ुद से बनाते हैं, मिल के अ, अपने घर में तो य वो बहुत मज़ा आता है जैसा मेरा अनुभव है। जी।
अच्छा, अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ, जी, जी। हाँ, जी। बिल्कुल। ये बात तो है कि उत्सव जो है मिलजुल कर अ, पूरा परिवार या फिर दोस्त को भी शामिल करके जब हम देखते हैं मनाते हैं, तो उसकी अनुभूति बहुत ज़्यादा अ, हृदय को छूती है बहुत अच्छा अनुभव लगता है। और इस पर हमारे जो गिले-शिकवे हैं वो भी क कई बार कम ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम आपसी तालमेल इतना ज़्यादा बनाते हैं उत्सव को मनाने के दौरान, कि हम भूल ही जाते हैं कि अ, किससे हमारी जो है अ, झगड़े हैं? किससे अ, कौन-सा रिश्ता जो है ख़राब है या तनाव है? तो ये कैसा आपको लगता है?
हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ। जी, जी, जी। ये भी बात सही कहा आपने। हुँ। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब त्योहार ख़ास तौर पर अ, जैसे हमारे पूर्वज ने जैसे म अ, मैंने बोला सबसे पहले कि वो बनाएँ हैं। तो बिल्कुल इससे जो है हमारा रिश्ता बचा रहता है। <smacks lips> हम अपने परिवार के साथ मिलते हैं, कोई भी इसके माध्यम से हमें छुट्टी भी मिल जाता है। वैसे तो आज के अ, समय में देखा जाए तो आपको छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर बहुत सारे ऐसे उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, जिसके बहाना से हमें छुट्टी मिलता है और हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। और जो भी गिले-शिकवे जैसे कि आपने बोला वो गिले-शिकवे हमारे दूर हो जाते हैं। तो बिल्कुल, ह हमें जो है अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहिए और अपने गिले-शिकवे दूर करने चाहिए। जी।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी, जी। हाँ, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी।